Todos os anos eu vou. Eu gosto de ir, eu me divirto. Tem muita gente que não gosta. Eu adoro, eu me divirto, e é é muito. E e eu gosto dessa época, eh, aqui, por acaso, porque é uma época que as pessoas estão felizes, sabe. Porque o português, principalmente os mais velhos, eles são meio rabugentinhos, sabe. E é uma época que eles estão alegres, felizes, conversando. E aí, eles vão beber a cervejinha deles e vão conversar e cantar a música pimba. Porque tem esse também a música aham.
Deve ser bem animada. Tinho. Sei. <chuckles> Ah, música. Legal.
A música no Brasil é mais uma música, né, sertaneja, moda de viola, não sei quê. Aqui aqui é música pimba.
Isso. E como é essa música, assim? É mais alegre?